Certo, anzi, io mi faccio aiutare solo dagli algoritmi di ricerca per trovare la mia musica, perché non ho altri modi rispetto alla musica, diciamo quella un po' più classica, pop, popolare per ascoltarla. Perché infatti tutto dipende dai miei gusti musicali che sono un tantino diversi dai gusti classici. Infatti
<chuckles> Okay. Cosa ascolti?
Ecco. Allora io non ascolto musica, appunto, quella pop come può essere rock, metal o ste cose moderne tipo il reggaeton e trap, il rap. Assolutamente no, non mi piacciono pe' niente, non so niente, ma non so nien niente anche proprio a livello di cultura, tipo non saprei neanche dirti chi erano i membri dei Beatles o dei Rolling Sto cioè niente, proprio mai interess
Niente. <chuckles> Adesso beh, magari i Beatles o i Rolling Stones sono di un'epoca passata, ma, ehm, uhm, qualcosa di recente?
Okay ma anche ah okay, certo ci sta, ma anche quelle moderne, okay, tipo non so, i Måneskin, chi sono? Non li so per dire, quindi niente, niente.
Ehm, su questo ti mando una m domanda un pochino provocatoria. No perché non, mhmm, non non sperimenti? Cioè perché non provi ad ascoltarli e parti per partito preso quasi, per dire: "No, non mi pia"
Eh ci sta sì, vai vai. No, allora, cioè, io io c'ho provato, ma mi danno fastidio, hai capito, mi cioè, ehm, ehm, so che è strano, è brutto da dire, probabilmente c'ho io un problema, lo so, ma mi danno fastidio.
Ah okay. No, no, ma ci mancherebbe. Fortunatamente, ehm, la musica ci permette di, appunto, esprimerci ascoltando quello che ci piace. Non non non è che, mhmm, c'è una musica migliore o una musica peggiore. Ognuno ha la sua personale playlist. <chuckles>
Ecco, esatto, e a proposito di questo, quindi non ascoltando la musica tradizionale, quale tipo di musica, ascolto, ecco, io nella mia playlist ho solo ed esclusivamente le Original Soundtracks, abbreviato con la sigla OST, che non sono altro che le colonne sonore che sentiamo all'interno di film, serie TV o anche i videogiochi.
Mh-mh.